Gak baik dan gak sehat mungkin ya?
Betul betul, gak sehat.
Mmm, berarti <tsk> hal-hal seperti ini harus dikomunikasikan. Nah, kalau misalnya kamu mi ngeliatnya m m komunikasi untuk pembagian antara hari ini dan hari esok maksudnya hari esok bukan hari besok ya, maksudnya hari esok itu, penting gak sama orang-orang yang, eee, dalam lingkaran kamu?
Iya iya. Oh, ya, penting ya, gitu. Pentingnya seperti mungkin dari istri ya gitu ya. Nah itu pentingnya mungkin di sini adalah ya komunikasi ketika mungkin gajian. Jadi tiap bulan itu ya diatur misalkan kayak 30 buat investasi, nah 60-nya buat sekarang gitu. Nah itu kan seimbang ya, jangan sampai kayak 60 buat investasi, nah 40-nya buat kayak sekarang gitu. Jadi heeh, itu kan biar seimbang aja gitu ya, gak terlalu ke investasi, gak perlu gak juga ke sekarang gitu, Kak.
Oh, ya ya. Oke oke oke. Siap siap siap. Oke Bang makasih banget ya udah ngeluangin waktu bicara gimana cara kamu mengatur waktu di antara kita investasi untuk masa depan dan hari ini, kapan-kapan
Iya, makasih.